そうですね、まあちょっと思い当たるのは、ま、なんていうか、お仕事とかで時間が結構使うので、その、ま、物理的に、ね、遠出に出かけるみたいな時間がね、ちょっと取りにくくなったかなっていう部分はありますよね。うんうんうん。
うん。 うん。 なるほど。はい。 う、そうですよね。なかなかお仕事が忙しくなってくると、ね、ほんとにまずそういう趣味に趣味に時間を割くのが難しくなってくる事ってありますよね。
はい。 うん。そうですね、やっぱりね、一番熱中してやっていた時って、こう、学生の頃でですね、うん。時間があったなってね、今振り返ると思うので。うん。
うん。 あ、なるほど。 確かに学生時代はね、本当、時間が余ってるぐらいあったりします。自分でね、色々調整ができますからね。
す、そうですよね。 ああ、確かに確かに。そうやってね、ななので今思うとね、あの頃の時間って結構貴重だったんだなみたいには思いつつも、まあそんな中でも、ちょっとした時間を見つけるみたいなところをね、やっていきたいなとは思うんですけど、うんうん。
ええ。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。ちなみに大体自転車、そのよく乗られていた頃は、大体1回自転車で出るとどのぐらい走られているんですか？ちょっと、うん、何時間か走って帰ってくるとか、もう遠出でもう丸いちにちかかるとかっていうと、どういう乗り方をされてたんですか？
はい。 うん。 あ。はい。 うん。 あ、そうですね、結構ほんとにおっしゃる通り、明るい時間、朝にね、明るくなったら出かけて、ね、暗くなる前ぐらい、まあ、あるいは暗くなってから帰るぐらいなこともあって、そうなるとほんとに丸いちにちそう、100何十キロこいでっていうことになりますね、うんうん。まあ、でもちょこっと数時間乗るみたいなことも、うん、できるし、そういうこともあったので、うんうん。うん、確かにね。まあ、あるいはほんとに1時間だけでもとかで、ね、またそういうところから、小さなステップから、ね、やっていければいいかなっていうところはありますよね、うん。
うん。 はい。 あ、そうです。そうなるともう丸いちにち中ですね。 お、すごい。 ああ。 うんうん。うん。 なるほど、確かにそうですよね。やっぱり本格的に乗ろうとするとね、ほんとに丸1日かかっちゃうと、時間の確保ってなかなか難しいですけど。そういう時にね、なんか少しでもちょっと中長距離でも
はい。 うん。 うーん。 はい。
ちょっと乗れると、またね、気分も変わってくるかなと思いますよね。
ああ。